Denke ich auch, ja. Finde ich eigentlich auch schade, ja, dass man das nicht so an der Schule, da lernt man halt nicht die richtigen die wichtigen Dinge fürs Leben eigentlich gar nicht so, ja, wie man jetzt 'ne Steuererklärung macht oder 'n Betrieb führt oder so was. Das wäre auch mal wichtig, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja.
Solche Sachen oder handwerkliche Dinge oder vor allem auch Sport und Ernährung, dass da vor allem das Thema Ernährung wird in der Schule jetzt auch nicht so dass man da vielleicht mal in der Schulküche da mal lernt, wie man mal was Vernünftiges, Gesundes, Vollwertiges kocht.
Mhm. Ja. Ich glaube, Ernährung und Sch. Sport also, zumindest bei mir in der Schule ist das schon 'n Thema gewesen. Finanzen noch nicht, das könnte man vielleicht wie bei Mathe mit aufnehmen. Also, Mathe hatte man da schon Zinsrechnungen, ne, aber dann dass man mehr darauf eingeht, wie kann man genau damit umgehen und so was? Das wäre schon 'n interessantes Thema, dass man Kindern kommuniziert: „Hey, achtet auf eure Einnahmen, Ausgaben, legt mal etwas an. Wie was sind“ also mittlerweile ist das in Deutschland schon viel verbreiteter mit: „Was sind Aktien und so was?“ Aber noch vor 'n paar Jahren war das so 'n Thema, wenn man das gehört hat, dachte man, die Leute gehen in wetten.
Mhm. Ja. Mhm. Genau, ja. Richtig, ja, mhm.